Oke, boleh sih, Kak, jadi selama ini juga, eee, suami yang, s mengamankan gitu, Kak, hapenya untuk ditaruh di lokasi yang lebih jauh dari aku, gitu, yang lebih aman, Itu sih, Kak. Cuma ya kadang, apa ya, jadi konflik kecil, gitu, Kak, antara aku pengen me time sebentar, antara suami itu, nggak memperbolehkan aku buat pegang hape sebelum aku tidur, gitu sih, Kak. Ya jadi heeh, nggak ketemu tuh di situ, gitu. Tapi, oke lah, aku makasih banyak ya, Kak, udah validasi perasaan aku, kalau itu tuh juga sebetulnya bukan malas atau, eee, salah aku sepenuhnya gitu, karena aku juga pengen gitu, untuk me time. Mhm, setelah
Ya, paham. Oke. Wah. Iya. Karena me time-nya seseorang itu berbeda-beda, ada yang memang megang gadget buat sosial media, ada yang pegang gadget buat main, ada yang megang gadget buat dengerin musik, kayak gitu, Kak. Namun
Betul. Iya, jadi wajar banget ya, Kak, ya.
Iya betul, dan mungkin yang berikutnya itu, eee, memajukan waktu me time-nya harus sedikit lebih awal, mungkin, kalau jika memungkinkan ya, karena kan tadi aku merhatiin kondisi kamu, kamu baru bisa megang handphone pun s setelah anak tidur, tapi jika memungkinkan, mungkin di waktu-waktu emas, misalkan anak lagi main sendiri kek gitu, Kak, bisa coba, biasanya kan anak main sendiri itu ada sekitar 15 menit, dia baru bosan nyariin ibunya gitu, kan. Nah di waktu sisanya itu, biasanya mungkin mungkin bisa kamu manfaatkan untuk, se nonton yang kamu suka, nonton film pendek atau nonton cerita pendek, kayak gitu, Kak, mungkin bisa dicoba juga yang seperti itu.
Ya? Oh gitu. Ya? Baik. Oh ya. Wah. Oke. Oh, boleh sih, Kak. Boleh banget tuh, aku coba ya, Kak, ya. Jadi selama ini kalau misalnya aku nemenin anak, ya memang fokus sama anak karena, pernah banget tuh, Kak, kayak pegang hape di dekat anak gitu, kek dianya pengen aku, eee, fokus ke dia aja, gitu, jangan pegang hape, gitu, akhirnya ya udah aku lepasin tuh hapenya.
Nah, ya. Kalo kalo memang case-nya kayak gitu, memang agak berbeda sih. Ya mungkin tuh ketika dia sedang asik sendirian, entah dia suka menulis-nulis, mewarna-warnai, coret-coret, gitu, nah mungkin Kakak bisa, biasanya atur waktu sekitar, ya kurang lebih 10 menitlah, dia akan bosan, gitu.
Iya. Ah, iya betul. Iya. Iya, tadi gitu juga, Kak, maksud aku. Mungkin aku ak akan melipir dulu ya, Kak, ya, sementara dia fokus, aku, main HP sebentarlah, gitu, buat me time itu, daripada ya?
Ya. Ya. Nah, betul. Nah, biasanya, yang ya. Ya yang jadi
Daripada waktunya <chuckles> sori, gimana Kak?
<chuckles> Biasanya yang jadi tantangan itu ketika habis megang hape, anak bosan, har hapenya suka lupa, Kak, begitu biasanya juga.